Uhum, mas, eh, como que você descobriu essa diferença? Houve algum fato ou foi a sua convivência mesmo, eh, com essas pessoas, essas pessoas frias, você diz?
Foi foi quase um foi quase um choque cultural, né, eu eu acho que muitos brasileiros se deparam com esse choque cultural quando vão se se morar em em outro país, em outro lugar, eh, porque é é uma diferença muito grande mesmo, sabe. Eh, por exemplo, alguns países da Europa, eles são muito formais, eles são muito distantes, assim, você não adquire, eh, intimidade e proximidade com uma pessoa tão rápido, tão instantaneamente. Eh, as pessoas elas têm umas uma ah, elas costuma ter uma casca uma casca mais grossa, assim, no sentido de você ter que demora um pouquinho pra você construir uma relação de amizade, de confiança, de intimidade com aquela pessoa. E isso muitas vezes é um choque cultural porque, a gente está acostumado com essa essa nossa coisa de de de instantaneamente trocar energia, de se identificar, né, de se aproximar, e às vezes, não, às vezes a gente, eh, se depara com pessoas que são o oposto ni ne nesse aspecto.
Hum. Ah. Aham. <clears throat> Aham. E você acha que, essa questão, dessas pessoas serem mais distantes, existe um certa diferença entre a nacionalidade, por exemplo, só porque você fala que você é brasileira a pessoa se te se fecha? Ou não? Ela é fria com todo mundo, até mesmo com as pessoas que são da mesma nacionalidade dela.
Bom Então, eu f eh, felizmente eu nunca sofri nenhum episódio, assim, de ter que lidar com uma pessoa que tinha uma pré conceito, por eu ser brasileira, mas, eh, o aconteceu o contrário, na verdade, né. Já em muitas situações em que eu, eh, me apresentei como uma pessoa do Brasil, eu recebi, eh, f eu recebi, assim, um retorno muito positivo né, do do da das pessoas, assim, as pessoas ficaram me deram um sorriso, fi ficaram alegres de saber que eu era do Brasil, eh, falaram coisas boas do Brasil é
Aham. Ah. Aham. É, eles acham que o Brasil é só festa, né, principalmente aqui nos Estados Unidos. <chuckles> Não é? É festa, festa. <laughs> Carnaval, futebol, é isso que eles sabem daqui, né.
Exato, eu acho que a gente tem uma uma reputação boa, sabe. É, a gente tem uma reputacao boa. Exato. Isso, isso. Isso mesmo.